อันนี้เข้าใจเลยแหละ มัน ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันบังคับกันไม่ได้ แล้วถ้าแบ็กกราวนด์เราไม่เหมือนกันเนาะ เรามาจาก เออ ร้อยพ่อพันแม่อะ แล้วมันจะเจอคนที่คิดจริง ๆ อะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ อืม ถึงบอกถ้าเราเจอเพื่อนดี ๆ อะ ก็คือถือว่าโชคดีมาก อืม ใช่ อืม
อืม เออ ใช่ มันยากนะ มันยาก ต้องเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ ๆ อืม บ เพื่อน เพื่อนหลาย ๆ คนอะ อยากเก็บเราอะ แต่เราอะ ไม่ค่อยอยากเก็บใคร <giggles> เราไม่ได้อยาก เก็บเขา เออ
ไม่อยาก เก็บเขา <chuckles> เออ อันนี้มัน เข้าใจแหละ เพราะว่าแต่ละคนอย่างที่บอก เราจะเป็นคนที่ถ้าเจอใครที่เรารู้สึกว่า ไม่ใช่แล้ว เรา เราก็จะค่อย ๆ เฟด ตัวออกจากชีวิตเขามา เพราะว่ามัน ยิ่งคบกันไป มันยิ่งแบบบั่นทอนกันอะ ใช่ไหม? ไม่รู้จะมาคบกันทำไม อืม
เออ เออ ใช่ ถูก ถูก เออ บางทีเขาก็บอก ไม่ เขา เรา เขาอะบั่นทอนเรา เราไม่ได้ไปบั่นทอนเขา <laughs> เขาก็จะบอกว่า
<laughs> โอ๊ย นั่นแหละ เราก็สลัดทิ้งเหมือนกัน ถ้ามาบั่นทอนเรา เราก็สลัดทิ้งนะ เราก็ไม่ ไม่เอาอะ
เออ บางทีเราก็หนักอะเนาะ บางทีเขาก็ดึงเราไว้ อะไรอย่างเงี้ย บางทีอะ อ้าว เอาง่าย ๆ เลยนะ อย่างเพื่อนบางคนน่ะ โทรมาแค่ระบายอย่างเดียว
อือฮึ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ
คือระบายเรื่องของเขา เล่าเรื่องของเขาอย่างเดียว ไม่ฟังเรื่องของเราเลย
เฮ้ย อันนี้ก็ อืม ใช่ แต่อันนี้คือใครรู้ไหม? โถ คือคุณแม่ สามี
อืม เหรอ? โทรมาเล่าอย่างเดียวเลย
เขาเป็นนิสัยแบบนั้น เขาเป็นคนที่ อยากจะพูดแต่เรื่องตัวเอง โดยที่ไม่ฟังเรื่องใคร แล้วแบบ เมื่อก่อนเขาโทรมา หา เราตอนตี 3
อืม เออ อ้าว ก็เล่า ๆ ๆ ใช่ไหม?
เออ ตี 1 ตี สอง ตี สาม เขาก็ยังโทรมา แล้วก็แค่พูดแต่เรื่องตัวเอง จนหลัง ๆ อะเราเลิกรับโทรศัพท์ ทีแรกก็คิดว่าเป็นแบบ emergency เหตุฉุกเฉิน ใช่ไหม แต่พอรู้ว่า โทรมาคุยเรื่องอะไรไร้สาระ แล้วเราก็ไม่อยากฟัง แล้วแบบไม่มีถามสักคำว่า "เออ สบายดีไหม? เป็นยังไงบ้าง?" ไม่มีเลย ใช่ พูดแต่เรื่องตัวเอง ใช่ อย่างเงี้ย คนแบบเนี้ย แล้วแต่ พอเราแบบเป็นสะใภ้เนี่ย มันก็อยู่ในจุดที่ลำบากใจ เออ อันนี้เราแบบ <tsk> เราอยากเลิกคบก็ไม่ได้ เพราะเป็นแม่สามี ใช่ไหม? มันตัดกันไม่ได้ แล้วสามีก็รู้ว่า แม่เขาเป็นยังไง เขายิ่งแบบ <tsk> เขาเรียกว่าอะไรอะ มัน มันไม่ มันมีคำพูดอยู่อะ เออ เหมือนคนกลางที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ใช่ เขาก็รู้ว่าแม่เขาเป็นแบบนั้น
อา อะฮะ นี่ไง เดี๋ยวก่อน ง่วง เปล่า? <chuckles> ตีสาม เออ อือฮึ อืม ใช่ไหม? เออ เออ ก็ เออ ใช่ แล้ววัน เราก็ต้องใช้ปัญหา จะ ให้แก้ปัญหาด้วยการปิดเสียงโทรศัพท์ถูกเปล่าล่ะ?
แก้ปัญ หา ด้วยการไม่รับโทร อ คือเรา พอเราเริ่มได้รับโทรศัพท์อะ เขาก็ไปหารายอื่น <laughs> เขา ก็ไปหาเหยื่อคนอื่นแทน ใช่
<chuckles> เออ เขาก็หาเหยื่อรายใหม่ นี่ไง มันก็มี มีคนแบบนี้จริง ๆ อือฮึ ก็ด้วยความว่า
เออ อันนี้อาจจะเป็นคนที่เราคุยแล้ว เครียดกว่าเดิม ใช่ นึกออกแล้ว <chuckles> เออ
เออ ใช่ ถูก มันก็มีหลายคนที่ว่า บางทีเราก็ บางคนเราก็คุยแล้วสบายใจ เราก็อยากจะคุยเนาะ
ใช่ เออ
เออ บางคนเราก็ ม มันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้เราหรอก บางทีเราแค่คุยแล้ว มันมีเอเนอร์จีตรงกัน มันก็สบายใจ สบายใจเราก็คุย อืม เนาะ
ใช่ ๆ ๆ เออ โอเคค่ะ อ่า วันนี้ก็สนุกมากนะคะ ที่ได้คุยด้วยกัน
เออ ก็มีเรื่องเพื่อน เนาะ เครียดบ้าง ไม่เครียดบ้าง อืม
เออ เออ ๆ ๆ ก็สนุกดี วันนี้ก็สวัสดีค่ะ
ค่ะ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
เหรอคะ?